Iya. Iya menarik sih Bang itu. Memang e pemerintah itu harusnya bisa bisa menjaga privasi, eee, data privasi daripada masyarakatnya gitu kan, rakyatnya, gitu. Jangan, eee, terlalu gimana ya, nggak nggak malah kesebar luas atau apa, bisa diakses yang lain. Itu kan yang riskan kan, yang riskan, gitu. Apalagi sampai keluar, gitu.
Mhm. Mhm. Heeh. Nah itu, takut. <chuckles> Heeh. Heeh, takutnya memang gitu dan memang kayak sering kejadian itu. <laughs>
Iya. Ya
Jadi kayak ini ya pengawasan kayak gitu tuh malah, apa ya, antara manfaat sama resikonya kok kita lebih lebih sering e ngalami apa ya, ngalami resikonya daripada manfaatnya, ya gak sih. Gitu. Aduh aduh.
Risikonya. <laughs> Iya, bener bener lebih lebih banyak resikonya gitu, padahal dengan adanya teknologi ini lebih kita sebenarnya lebih bisa berekspresi, tetapi malah justru ketakutan jadi semacam apa sih, paranoid, gitu kan.
Heeh. Heeh, harusnya gitu. Mmm, mhm mhm. Heeh.
Nggak sembarang ngasih nomor, dan apalagi data penduduk tuh, ya kan Bang?
Nah, ya itu, heeh. Itu, apa ya, data gitu kalau sampai disalahgunakan ya itu kan bahaya banget. Misalkan ya misalkan ya, ada e-commerce, ini contoh aja aku sempat sempat baca berita soalnya, tapi aku nggak tahu ini rumornya bener apa nggak. Ada e-commerce luar itu, eee, yang dia itu rela nggelontorkan dana berapapun untuk bisa dapet, eee, data, ya data demografi ya, dari penduduk di satu negara, gitu. Tujuannya ya dia biar dia ngerti pasarnya di sini gimana, kemudian bakal ditumpahin sama produk-produk mereka, dimasukin gini kan itu bahayanya kan buat UMKM, gitu kan.
Seperti itu. Iya baik banget sih. Paham. Bener. Nah. Iya. Iya iya. <chuckles> Iya.

Ya hampir sama sih Bang, bener apa yang dikatakan Abang jadi, e banyak eee apa WhatsApp atau SMS masuk lah ya terkait e aktivasi itu justru e malah kok rentan banget ya harusnya kita lebih bisa lebih tertutup begitu dengan kemajuan teknologi kita bisa simpan da orang lain juga nggak bisa akses, wa justru
banyak banget gitu, ada WhatsApp apa SMS sangat itu itu sangat mengganggu sih. Kok e sebelum yang itu iya kan ada sangat mengganggu kadang telepon masuk juga gitu kan. Terkait penawaran, terkait e bank.
Heeh heeh. Iya jelas ya, jelas. Mhm mhm mhm, iya iya sebenarnya kan kalau ya gini, telepon masuk itu kan biasanya kan kita mikirnya, oh ini orang penting ya, entah ada entah keluarga kita ada apa-apa dan mungkin ada klien dari luar kota mau kepentingan. Eh enggak tahunya pas kita angkat, enggak jelas, pas tak angkat siapa itu kan, jadi ah, jadi kayak apa ya kayak nuansa kita kalau nerima telpon tuh nggak kayak dulu gitu ya, dulu kan udah telepon penting nih. Kalau sekarang udah telepon ah paling siapa itu apalagi nomer enggak enggak jelas gitu. <chuckles> Kayak gitu nggak sih?
Iya. Iya. Sales, iya. Iya iya bener Bang. Iya bener, bener banget, mmm, iya bener bener, bener banget se e saya ngerasa juga seperti itu ya.
Mhm.
Kayak ada ap ada telepon atau apa, itu sesuatu yang sangat berkesan waktu dulu itu ya. Beda yang sekarang itu, "Ini siapa, nomor baru siapa?" gitu kan, gitu.
Heeh, benar iya. Mhm mhm bahkan mungkin kita bisa negatif thinking dulu kan, "Ini ah paling itu lagi itu lagi." gitu.
Iya, oh iya, iya, iya. Terus ditambah sekarang lebih lebih pandai lagi nih e telepon tapi mereka diem aja dulu gitu.